Siguro para sa'kin po, yung palatandaan ng malusog na relasyon, 'pag alam mo yun, nag meron na kayong pagkakaintindihan tapos number 1 po yung communication, yung pareho kayong nag-co-communicate sa isa't isa. Hindi lang 'pag masaya, pero 'pag merong problemang pinagdadaanan, yung communication 'di ba? Nandun pa rin. Yun po, yung para sa akin, sa inyo po?
Oh, oo. Wow, o, tama, ta Oo. Ako, agree ako sa sinabi mo, kasi unang-una diyan 'yan din yun talaga yung ano, kumbaga, komunikasyon tsaka
Mm. Mm.